Да они, эти цветы, как только начнут расти, они сразу их начнут грызть. Это это типа для них тоже сезонная, э, это сезонная хрумка, которая вырастает иногда. Э, эти <tsk> цитрусовые: у нас лимоны, апельсины дома, 2 дерева больших растут таких, э, они их
<laughs> Ага. Мгм. Ну, это можно, это полезно, да?
Это это это можно, полезно, и кошки их кушать не кушают, потому что они ненавидят, э, эти цитрусовые.
Да. Ну, я зна даже для кошек некоторые тоже травку специальную садят, вот, э.
А мы делаем, да. Да да да да. Да, мы делаем.
Оно, кстати, тоже симпатично выглядит.
Оно очень классно выглядит. Они такие я прям на этой траве думаю: господи, я могу я се такую лужаечку прям посадить, на ней полежать, потому что она такая на ощупь классная, прям когда она густо растет. О, господи, я д я ж прям думаю, я завидую своему коту, ребят.
<laughs> Ага. <laughs> Да, но слушай, ну а кроме цветов, какие еще вещи для уюта ты делаешь?
Для уюта мне сейчас больше всего зашли именно делать постеры, которые можно либо заказать вот, например. У меня, на например, есть вот, э, ребята, принтинговая компания, которая делает именно постеры, которые ты можешь заказать по своим картинам, желательно иметь хорошее какое-то качество. И я их делаю из своих фотографий, которые я вот, например, сделал где-нибудь там: природа, э, города. В основном это природа, в основном это небо, э, вода, водопады, вот это всё.
А. Мгм. Мгм. Ага. Очень интересно. А какого размера они у тебя?
Э, 60 на 40.

Ну, желательно, да, потому что чем зеленее, тем лучше. У меня вообще в последнее время еще такая большая любовь- это, ам, эти, как его, а, травы, которые можно и готовить, и одновременно они просто выглядят шикарно, и запах от них тоже такой же шикарный.
Микрозелень или вот обычная какая-то там кинза, петрушка?
<clicks tongue> Не, нормальные нормальные. Типа, вот базилик, э, там, условно говоря, тимьян и остальные другие товарищи. Помощники по кухне.
Интересно вот. Я тоже люблю, вот, э, как сказать, ну, вообще цветы, да. Ну вот тоже. Ну, мне лично сложно подобрать, вот как бы, м я не знаю вот, э, интерьеру цветы, да. Вот ты как-то подбираешь или у тебя просто вот надо побольше? Вот как ты это делаешь? Ты на полу, где они у тебя?
Да. Честно сказать, ам Как-то под настроение выбираю. В первую очередь нужно посмотреть, а, какую-то хорошенькую вазу, которая подходит под интерьерчик, да, например. У меня интерьерө
Ну, вазу или горшок с землей? Что-то я не понимаю теперь. Это ты это з ты живые цветы ставишь?
Ну, если мы говорим про цветы, если мы говорим вот, например, про цветы, которые можно просто купить в магазине, я люблю именно живые тоже поставить, но иногда иногда, а там, например, я люблю купить себе именно вот просто, да, это немножко странно. Я, может быть, понимаю, что мужчина покупает себе цветы. Мне абсолютно по барабану, кто что думает. <chuckles>
Ага. И вот. <chuckles> Ну, честно, я 1 раз тоже такое слышу, ну, я не считаю, это как-то странно. Просто редкость такая, редкостная.
Это очень, да, большая редкость такая. Но мы как бы с подругой так вот друг друга баловали. Типа. Можно так сказать. И так как мы сейчас находимся в очень больших расстояниях, мы как-то поняли, что мы будем это делать друг для друга сами себе, да, как бы. В итоге, м, как-то оно вот в привычку мне вошло, что я хочу какие-то определённые цветочки у себя дома, да, например. Но я ненавижу розы. Просто ненавижу. Ну нет, потому что
Мгм. Мгм. Розы нет розы нет. А почему розы? Банально, да, сильно? Или сильно? А какие, кстати, ты любишь?
Вот именно, что банально, заезжено, и притом еще просто уже, во-первых, это, я не знаю, на них смотрю, я вижу свою травму. Вот это вот подбор: "Иди купи там 101 цветок кому-нибудь".
А, это уже как какая-то навязанная вещь получается, да?
Да, это это просто гадость какая-то. Я клянусь, если я даже кому-то буду признаваться там, условно говоря, в любви, это будет что угодно, но не розы. <chuckles>
<laughs> А что это будет к кстати?
М н клянусь, ну, не знаю, там уже это уже от ситуации зависит.
Ну, не гвоздики, я надеюсь?